O oo nga 'no, mm.
Biruin mo yung ano? Yung, ah ano bang palabas 'to? Sige magbabanggit na ako ng palabas 'no? Batang Quiapo, Ang Probinsyano, 'di ba, ilang taon?
Oo Oo. Oo. Tagal yun, ah.
Ilang taon nung ah pinalabas? Buti, parang yung tao nga parang kailan ba mama kailan ba papatay mamamatay si Carlo Dalisay? kaya sino ba ang papatay sa kanya? Iba na balitaan ko nga nun, parang nung nag-pandemic eh, "Ay, Covid na palang kapatay kay Carlo Dalisay." <laughs>
Parang Meron ma o. <chuckles> Oo. Totoo. Uy ang tagal no'n ah na parang 10 years? To 12 halos 12. 12 years yata 13 mga gano'n?
9 years ka oo, I mean Mm, <clicks tongue> pero kasi parang ang ano naman sa kanya? Tin tina-tackle naman niya yung mga totoong nangyayari. Pero kasi 'di ba <inhales> parang? Um nagsasawa na rin yung mga tao 'di ba?
'Di ba? mm. Oo. Mm. Oh, kasi nga puro patayan, barilan, away, bugbugan, 'di ba?
Totoo, mm. Yung
Oo, tapos yung kwento ng mag-asawa na nahiwalay, tapos nag-asawa siyang bago 'di ba?
Oh Oo, naka-ilang asawa na nga si Carlo Dalisay.
<laughs> Wala nga tapos mag tapos yun pala mauuwi pa rin sa totoong asawa, sa unang asawa 'di ba?
Oo, naka mas malala, Ang Batang Quiapo at sa tingin ko mas malala ang Batang Quiapo ngayon. Sabi daw, sa Batang Quiapo wala ng sinusunod na script.
Mm. Mm, mm. Oo. Kanya-kanya na sila parang, pa basta umikot lang yung ano kwento, ganon? Ah.
Kanya-kanya na sila. Parang mm, basta may plot, basta may plot lang sila sinusunod naka outline lang. Tapos sila nang bahala kung anong gagawin nila dun sa script. Although, sige si may script, pero bahala ka kung paano mo siya lalaruin.
Hmm. Oo, oo. Ah, okey.
'Di ba dapat ganun?
Oo, oo, pero pero ano eh 'no, parang pano yun kapag yung taong kunware ikaw yung nilagay dun sa role na yun? tapos alam mo yung kasi sabi nila bahala na, eh, 'tas may masabi ka na alam mo yung hindi naman akma dun sa role mo? Pero yun ang gusto mong ipalabas kasi tingin mo yun yung maganda sa paningin ng oo, eh, pano yun? Oo.
Yung eh Oo. Oo. Yun yung maganda. <inhales> Siguro depende naman niyan kas mm, siguro depende din 'yan sa direktor, kasi parang ang direktor din ata yung kung sino yung bida eh?
Oo. Si? Oo, siya siya siya na ang gumawa ng ano, siya ang production siya lahat.
Siya din 'di ba?